อืม เหมือนว่าเป็นการดูเพื่อความบันเทิงอย่างเดียวเลยใช่ไหมคะ?
ค่ะ ใช่ ใช่ค่ะ ก็รู้สึกว่า ดูแล้วมันก็แบบ เหมือนรู้สึกสนุกดีค่ะ แบบ
อืม
เวลาแบบ อา มีรอบชุดว่ายน้ำ บางคนแบบ อา การเดินเป็นยังไง รอบชุดราตรีแบบ อา ชุดราตรีใครสวย อะไรอย่างเงี้ย เราก็จะดู แล้วเราก็จะแบบว่า <tsk> คือมันจะตื่นเต้นมากตอนที่ลุ้นว่า แบบ ตอนประกาศเข้ารอบอะค่ะ
ค่ะ
ใช่ ค่ะ
โอ้ เขาเรียก ค่ะ รู้สึกว่าพอได้ฟัง เล่า เรื่องเล่ารีวิวตรงเนี้ย เราก็รู้สึกว่าอยากจะดูเพิ่มขึ้นน่ะค่ะ
อืม ค่ะ ใช่
เดี๋ยวเราจะลองไปหาวิธีอื่น ๆ ลองดูเพิ่มเติมนะคะ ตรงนี้
ได้ ได้ค่ะ ก็ ลอง ลองดูค่ะ ก็ เอ่อ อาจจะมีช่องที่แบบแนะนำ อะไรอย่างงี้นะคะ ก็คือเป็น Arty Universe ค่ะ
อือ ค่ะ เป็น ขออภัยค่ะ เป็นช่องอะไรนะคะ?
ค่ะ ช่อง Arty Universe เขาจะเป็นแบบยูทูบเบอร์สายนางงามอะค่ะ
อ๋อ อ๋อ โอเค ได้เลยค่ะ
ใช่ ค่ะ แล้วก็
ค่ะ อันนี้ก็คือเหมือนเป็น วิธีที่รู้สึกว่ามันช่วยให้ผ่อนคลายความเครียดตรงนี้ได้จริง ๆ ถูกต้องไหมคะ? ในส่วนของการดูในส่วนนางงามตัวนี้
อืม อา ใช่ ใช่ค่ะ ถูกต้องค่ะ ก็รู้สึกว่าชอบ แล้วก็ เหมือน คือส่วนตัวก็ดูแบบวอลเลย์บอลด้วยนะคะ คือแบบว่า แบบเขาจะมี ปีหนึ่งอะค่ะเขาจะมีช่วงที่เขาแบบแข่งวอลเลย์บอล ก็อาจจะเป็นประมาณเดือนหน้าอะค่ะ เขาจะเริ่มแข่ง ก็รู้สึกว่าแบบ ส่วนตัวแบบ เคยเล่นวอลเลย์บอลด้วยแบบ แล้วก็รู้สึกว่าดูวอลเลย์บอลแล้วก็สนุกดี ทีม ทีมหญิงอะค่ะ ของ ของไทยอะเขาก็จะเก่งนะคะ
อืม อืม ค่ะ ค่ะ โอ้ ค่ะ อุ๊ย ค่ะ ๆ มันก็มีช่วงหนึ่งเหมือนกันนะคะ ที่เรารู้สึกว่าได้ดูกับทีมหญิงที่เป็นทีมชาติตรงเนี้ย แล้วเขาก็ไปแข่ง ตอนนั้นน่ะค่ะเคยทำงานเครียด ๆ มา พอดูวอลเลย์บอลกับเพื่อน ๆ หรือว่าชาวบ้านอะค่ะ เหมือนว่ามาดูรวมกันตรงเนี้ย เรารู้สึกว่าความเครียดตัวเนี้ยมันหายเป็นปลิดทิ้งไปเลย มันกลายเป็นแบบลุ้น เอาใจช่วยทีมชาติเรา เรารู้สึกว่ามันอิน แล้วก็ค่อนข้างจะสนุกมากเลยค่ะ
ใช่ อา ค่ะ อืม อา ค่ะ อ๋อ ใช่ ๆ ค่ะ ถูกต้อง บางครั้งก็ลุ้นนะคะ แบบว่าแบบ ยิ่ง ยิ่งถ้าเกิดว่าแบบแข่งกับทีมใหญ่ ๆ แล้วแบบว่าเหมือน เหมือนแบบเรานำไปแล้วแบบ